Ừm, mình á thì, ờ, tại vì á, cái ơ, những cái mà, ừm, ờ, thuế rồi những cái mà liên quan đến, ơ, cái công việc cũ á, thì nó vẫn đang còn tồn đọng một vài thứ, thành ra là mình giống như, kiểu là, mình sẽ bay đi bay về, kiểu là, để mà có thể là là, ờ, hoàn thành tất cả những cái thủ tục của cái công ty cũ mình mình, ờ, làm hồi xưa ấy. Đấy, thì, ờ, thì cũng có những cái thời gian mình, ờ, bay bay qua cái nước ngoài lại, đó, nhưng mà chủ yếu là mình cũng về, ờ, Việt Nam được tầm, ờ, một vài tuần rồi. Đấy, thì, ờ, lâu lâu thì mình mình mới bay qua bên, ờ, nước ngoài lại để mà xử lý những cái giấy tờ tờ, hoặc là những cái, ơ, công việc tồn đọng thôi. Đấy, còn, ờ, lúc mà về á thì, ờ, mình thì, ờ, về ngay ngay cái khu nhà mình, tức là mình về cái thành phố mà mình ở với lại sinh sống trong khoảng thời gian từ lúc nhỏ đến lúc mà, ờ, học đại học luôn. Đấy, thành ra là, ờ, ngoài hàng xóm thì thực chất hàng xóm thì, ờ, mấy cái đứa bạn mà nó chơi với mình hồi xưa thì nó cũng đi đi mỗi đứa một phương rồi, đấy thành ra là cũng hổng biết là nên kết nối với ai ờ, đúng rồi đó.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, cũng khó ha. Ừm, nói chung là cái việc mà thay đổi môi trường lớn như vậy, rồi xong đó là khi quay trở lại ấy thì cái nhu cầu mà kết nối với cộng đồng là cũng là một cái điều mà dễ hiểu mà, đúng hông? Thế nhưng mà không biết là khi mà bạn quay trở về cái thành phố mà bạn sinh sống rồi ấy, thì hiện tại cái nhu cầu kết bạn của bạn là muốn được mở rộng mối quan hệ hơn liên quan đến công việc này, hay là chỉ đơn giản là cứ kết bạn thêm là được ấy?
Ừm. À, tại vì á, ờ, cái mục đích của mình á thì nó cũng có khá là nhiều cái ờ, cái mục, tức là, ờ, mình á thì mình đang, ờ, chuẩn bị là học, ừm, mình mình về Việt Nam lần này á là để mà học một cái khóa, à, yoga chuyên sâu. Thì cái đấy á là, ờ, nó nó nó sẽ thiên về yoga, thành ra là, ờ, để mà trong cái quá trình học á thì mình nghe nói là phải phải có cái, ơ, sự thực hành và luyện tập. Bạn cứ tưởng tượng giống như là bác sĩ mà trước khi mà, ờ, mà mà đi chữa bệnh thật á là sẽ cần phải thực tập vậy đấy, thì mình cũng cần tìm, ờ, những cái ờ, đối tượng hoặc là những cái, ờ, người mà có thể là họ có đang có vấn đề về sức khỏe này kia. Có nghĩa là mình cần có một cái, ờ, một cái tệp, ờ, khách hàng đi, hoặc là cái người mà cần đến cái sự giúp đỡ của mình ấy, để mà mình có thể là hoàn thành được cái cái khóa học đấy. Thì mặc dù á là nó nó cũng không cần ngay lập tức đâu, nhưng mà cái này giống, kiểu là, mình cũng hơi lo xa ấy, thành ra là, ờ, cái mục đích của mình á thì đầu tiên là một phần là vậy. Cái thứ hai á thì, ừm, giống như mình cảm giác như là thường là liên quan đến yoga này kia á, thì, ờ, nếu mà có một cái cộng đồng nào đó á, thì thực chất là nó cũng rất là dễ để cho một phần phần là mình cũng vừa là nâng cao cái chuyên môn của mình, một phần nữa là còn có thể là kết bạn nè, rồi, ờ, trao đổi kinh nghiệm qua lại với nhau trong cái giới yoga á, ờ, thì thì mình cũng đang rất là muốn là-là kết nối lại hoặc là kết nối với những cái mối quan hệ, ờ, như vậy đó.
À. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm.